Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, а вот может ли дружба перерасти в любовь? Видели такие варианты в жизни?
А, видела, сделала, сама в таких вариантах не была, неп не пересекалась. Но видела, ну, м, э, мне кажется, знаете, это было в формате, что как-то все дружили в общей компании, потом кто-то рас да, потом кто-то расходился, и вот из этой же компании потом люди сходились друг с другом. Я не знаю, вот это можно туда отнести или нет? Как вы думаете?
Ага. Ага. <laughs> Ага. А, общей компанией, да? Ага. А. <laughs> Ну да, я я в юности тоже такое видела. Потом все с друг с другом перевстречались, да? <laughs> Либо там уже что-то более серьезное, да?
Ну, там не т Ну, там не то нет, ну, были варианты, когда, как раз-таки разошлись одни компании, потом другие сошлись, ну, и поженились, там, и до сих пор в отношениях, собственно.
Мгм. Мгм. Ну, вот это, значит, такой более продвинутый вариант. Потому что, вот те, которые я именно в юности видела- они просто в общей компании. Ну, вот кто-то расходился, потом сходились, потом с кем-то другим сходились, но, в итоге, в в в компания распалась. А, вот, которые дружили, у меня тоже было так, э, м, пару отношений. Но мы не то, что там прям как-то великие друзья были, просто, как приятельствовали, общались, а потом вот во что-то большее переросло. А вот, а, так, ну, я вообще считаю, что это, в принципе, дружба должна быть основой отношений.
А. Мгм. Мгм. Ну да, да. Просто, мне кажется, наверно, когда то кто-то из вот пары, да, например, не воспринимает одного партнёра, и поэтому как-то это бывает в дружбе, да, а потом уже как-то кто-то всё-таки добивается, наверно, второго партнёра. Как вот это происходит, интересно? Ну, чт что меняется?
Ну, вот, то есть каков Мгм. Мгм. М. Ага. А. Не, ну это, наверно, по-разному бывает. То есть вот, э, бывает, наверно, и так, а бывает, когда вот просто дружили, да, а потом внезапно, э, другими глазами посмотрели, навь ага.
Да? А мне почему-то кажется, всё-таки, если такая дружба была, что, в принципе, кто-то нравился изначально. Просто были какие-то ограничения. Ну, допустим, если, например, девушка встречалась с парнем, там, в отношениях была, или была замужем, а вот был друг в общей, там, компании или друг этой девушки, он просто с ней дружил, например, они все вместе дружили. То есть она ему нравилась, но так как, допустим, она замужем, он же не может какие-то чувства к ней испытывать. Он просто решил, что он будет просто другом, а потом- раз, она раз
Мгм. Ага. Кто Ага. Ага. Ага. Ну да. Ага. Не, ну чувства он, конечно, может испытывать, именно действия решил не предпринимать, да? <laughs>
М. Но я к тому, что, мне кажется, что когда вот эта дружба перерастает в любовь, что у кого-то из партнеров всё-таки были чувства изначально.
Ага. Ага. Ну, может быть, не знаю. Мне кажется, может быть и по-разному. Может, э, особенно, это в компаниях, когда, мне кажется, это, может, просто общались-общались, не думая друг о друге, как о о чём-то большем. Потом, в какой-то момент Да-да, не рассматривали, а потом, в какой-то момент, это вот, э, поменялось. Ну, может быть, это, и, да, кстати, связано, что вот там кто-то был в отношениях, да, а потом перестал, поэтому стал более открытым, скажем так, к возможностям вокруг. Вот, ну Мгм.
Ну, может быть, и не были такими там Хм. Не не рассматривали, как партнёра, <chuckles> вообще, получается? А, может быть, такие случаи, знаете, что кто-то, ну, вот ты дружил там, ин даже, может быть, в общей компании, или вы там дружили, там, не знаю, друзья детства были. Ну, не такая прям дружба. Может быть, не очень частое общение было, а потом через какое-то время ты встречаешься- хопа, оба повзрослели, стали более интересные, и
Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.
Другой интерес совершенно произошёл. Такое ж тоже может быть? Как вы думаете?
Э, конечно, мне это однозначно. Мне кажется, что такое достаточно часто происходит. Иногда это и с детства и идет, но вроде как дружат, а вроде как это и уже, <chuckles> ну, кто-то кому-то нравится, да. Просто, пока они маленькие, это не воспринимается, как что-то такое. А потом уже, ну, там в старших классах, да, там уже что-то так больше развивается. Мне кажется, может вообще очень по-разному быть. То есть, действительно, может, что вот, э, <grunts> давно чувства были, а кто-то был в отношениях и как тока расстались, то вот он проявил, да, себя, показал эти отношения, да. Ну, вот это
<laughs> Да, да, возможно. Так и есть. <chuckles> Да, да, так и есть. Но у кого-то просто может смелости не хватало, знае не хватало, вот, он ждал какое-то время.
Ну да, да. И плюс, зачем проявлять, э, свои чувства да, если человек в отношениях? Ну, не не все захотят это делать, да. <chuckles>
А какие вот плюсы и минусы вот можно увидеть в этом переходе от дружбы в романтические отношения? Вот есть в этом и плюсы, и минусы?
Ну, плюсы, что уже люди знакомы и, возможно, это будет, э, ну, не будет какого-то периода притирки, да, вот, как называется он. То есть уже как-то они, ну, в курсе, да, может быть каких-то, мгм.
Ну, правда, да, да. Мне кажется, если дружат, всё равно есть какие-то и общие интересы, и какие-то взгляды, но минусы, мне кажется, тоже есть. Может быть, а, чересчур какая-то, ну, какая-то может быть откровенность, да, когда <smacks lips> ты же в дружбе находишься, ты же можешь где-то про свои прошлые отношения что-то рассказать, например, более подробно.
Ага. Ага, а Ага, а вы какие видите минусы? Мгм. Ага, ага. Ну да. Ага, ага.
А допустим, какие-то, не знаю, черты свои может быть больше показывать в дружбе, да, а, или не показывать, наоборот в
Мгм. Ну, если он их принял, то, в принципе, его устраивает, значит. <laughs>
Или наоборот, смотрите: если в дружбе, э, ты как бы одним челове ну, то есть в дружбе ты же не полностью раскрываешься в плане, как с партнёром ты себя будешь вести. И здесь здесь, когда ты дружишь, другой человеку от ду будет думать: "Ну вот, там мы классно дружим, у нас всё супер-супер пу м, всё там складывается". А потом, когда ты начинаешь входить в отношения, ты встречаешься вот с сюрпризной стороной, да, какой-то, наверное, может быть так.
Ага. Ну, конечно, нет. Там всё-таки сде более сдержанный, на самом деле, мне кажется. Ага. И сюрприз такой, да? <laughs> Да, может быть тут некоторые разочарования, потому что, например, э, вот с д с друзьями я, а, свой, там, ну, наверно, не самый простой характер, мягко говоря, ну, редко проявляем. Я всё равно это, ну, как-то берегу их чувства, но и вообще, это всё-таки, м, для меня есть границы такие, да.
Мгм. М, ну, это разные, да, отношения. Вы же не можете к друзьям предъявлять то, что вы предъявляете, например, к своему партнеру. Ну, как бы это совершенно другое.
Ну да, абсолютно. То есть, для меня абсолютно другие. И а вот если уже, э, входить в отношения и вести себя, вот как с партнёром ведёшь себя, то да, могут быть, действительно, разочарования. Подумаешь: "О, а я думала, такая классная, да, <chuckles> с таким классным характером. Да, а оказалось то, да". <laughs>
<laughs> Да, да, оказалось. А тут такой подвох <laughs> ждёт, <laughs> ждёт.
<chuckles> Да, да-да, согласна. Вот, но у меня такое было, что вот я знала человека по учёбе, да, долго. Но у меня тогда были вот отношения с другим человеком. Потом вот уже достаточно много лет прошло, и мы как-то на какой-то встрече выпускников встретились. И это вот, э, вт в тот момент мы были оба свободны вот. И начали встречаться, и даже там достаточно долгое время встречались. И, ну, вот, я бы сказала, что он, наоборот, э, как-то с лучшей стороны раскрылся. То есть, я думала, он, ну, такой более сд более холодный, сдержанный человек, а, в принципе вот, ну, как-то вот лучше, да, оказалось. Потому что вот, не то, что мы с ним дружили, да, просто как на уровне "привет пока, как дела, как учёба?" Да, вот так вот да. <chuckles>
Мгм. Мгм. Интересно. Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо, действительно. Мгм. Ну ну, вы как бы знали всё равно друг друга как-то и взаимодействовали, да.
Ну да, и плюс на протяжении 5 лет всё-таки, да, общаешься как-то, ф ну, всё равно видишь в каких-то ситуациях, да, там это.
Ну, я думаю, что да, да. Это, конечно, тоже, мне кажется, сюда можно отнести. А как вот интересно понять, когда стоит открываться и признаваться от в любви близкому другу? А когда нет? Ну да, вот я, конечно, не знаю, я в такой ситуации вообще не была, даже не знаю, как тут. Ну дап а, допустим, дружит?
В чувствах? Ага. Ага. У у меня просто не не было обратной ситуации, то есть, э, и когда у меня были чувства, а у человека- нет. Я для меня это крайне, наверно, возможно, невозможная ситуация. Я <grunts> не представляю себе чувства, когда меня не любят, да, то есть, вот, ну, вот у меня нет такого, да? <laughs> То есть я, в принципе, полюблю только когда меня любят. <chuckles> Поэтому это реально
<laughs> А здесь же, мне кажется, зачастую происходит Почему партнёр, допустим, н ну, партнёр там или друзья, имею в виду, если есть какая-то есть какие-то чувства, а, зачастую почему люди не рассказывают? Значит, наверно, боятся, что как-то дружбу потеряет, а вдруг другой человек подумает: "А что это он мне тут про любовь какую-то рассказывает, мы ж просто дружим".
Мгм. Мгм. Ну да, да. Да, мы вроде дружим хорошо, да? <laughs>
Мне кажется, есть страх, наверно, какой-то всё-таки.
Я ду да, я думаю, что всё равно стоит, если оба свободны, да. То есть, если кто-то занят, то, наверно, не стоит. А если это тяжело, то лучше отойти в сторону, может быть, как-то реже общаться, да вот, м, если не можешь продолжать. Ну, а если оба свободны, я думаю, что это надо показать как-то, да. Необязательно вот выплескивать это всё, да, такое вызывать на серьезный разговор, там, да, вот.
Ну, наверно, да. Ну. Ну да, может быть как, может быть, какие-то пре может быть, э, какие-то попытки сделать, ну, как-то обратить внимание с другой стороны на себя.
Ну да, я говорю, что вот не не не говорить вот сразу: "Давай поговорим",- и вываливать, да, свои чувства, а именно, ну, не знаю там, пригласить на какой-нибудь концерт, потом там па поужинать вместе. Ну, это уже будет, да, такое вот, эм, что-то похожее на свидание.
Да, да, да. Но, а может быть, какой-то тонкий намёк сделать, что это не просто по-дружески, да? <chuckles>
Да, ну вот, да-да-да. Что это немнож ну, что вот вдвоем, да, потом ужин вдвоем, но уже такой небольшой намек да, так это да.
<chuckles> Ну да, да, небольшой.
<chuckles> Вот что-то, что-то более. И если это будет хорошо воспринято, ну, может быть, оно даже и говорить не нужно, а просто само собой пойдёт, да, что дальше начнут встречаться. И уже когда это будет ясно, тогда можно и поговорить, что вот, я молодец попробовал, да. <laughs>
Тут же, зачасту зачастую может быть, а, тот человек, у которого чувств нету, он, в силу того, что это всё-таки дружба была, он просто себе и никогда и, ну, как это я дружу и буду там? Ну, просто вот есть люди у
Мгм. Не, ну да, может он и не подумал бы об этом, а тут посмот тоже посмотрит с другой стороны.
У людей есть такое: дружба др Ну, есть люди такие, которые вот: если это дружба- дружба, если это там, ам, ну, какие-то друзья или, ну, знаете, как-то люди не
Ага. Ну да, разделяют, да, получается, что дружба- дружба, отношения- отношения, да.
Разделяют, да, и они в принципе не могут, э, так вот просто взять и с кем-то в отношения вступать. То есть, у них есть вот, ну, как вот р это разграничение: вот это вот мой начальник, это вот там мои одногруппники, и как бы, не знаю.
Ага, ага. Ну да. Не, ну в целом так проще, конечно. Просто вот у кого чувство захватывает. <chuckles>
У меня такое, например, в школе было, что я никогда не рассматривала там своих одноклассников ни ни на какие позиции вообще, у меня было какое-то вот табу.
А. Ну да, то есть, ну я тоже не рассматривала. Но это вот просто так случайно вышло. Мне никто там не нравился, да.
Но табу, хотя хотя были, хотя были моменты, когда вот подружки, одноклассницы там с кем-то уже в старших классах было, что с кем-то из одноклассников. А для меня это, знаете, было как-то: "Да ну, как это я буду с одноклассниками, это что-то позорное".
Ага. <laughs> Что это? Как это? Это же как брат, да-да. <laughs>
Ну да, это мне казалось как-то что-то, ну, это прям вообще где-то за гранью, это как-то, а.
А. Вам, наверное, нужно было кто, э кого-то просто постарше, поэтому одноклассник как-то казался, не?
Да нет, просто мне каза а мне казалось, что с одно ну, все одноклассники- как бы не ровня. <chuckles>
Ага. А. <chuckles>
Вот, и как бы, ну, как будто это какой-то моветон.
Не, ну а если параллельный класс, то это чем отличается?
Параллельные то нет, вроде как, а вот именно свои одноклассники Ну, наверное, мне кажется, я считала просто так все как, ну, они как братья, родственники, там, да, близкие, друзья, ну как их можно как партнёра рассматривать какого-то? Нет нет, не было такого.
Ага. Ну да, я и говорю, что это как брат, м. Ага. Ну, м мне просто казались они какие-то, ну, маленькие все, да, если что. Поэтому мне вот, э, те, кто хотя бы на класс, на 2 старше вот, ну, больше и нет да, там уже заканчивались классы. <laughs> Вот мне мне как-то больше нравилось. Именно из-за этого мне одноклассники казались, что они какие-то маленькие.
<chuckles> Ну да. Сл смотрите, а если рассмотреть вариант, что всё-таки есть какие-то чувства, но они не взаимны, как-то можно вот эту дружбу-то сохранить, интересно? Мне кажется, что как будто бы очень сложно.
Ага. Ну, если уже признались, то есть, если кто-то признался, а 2 говорит: "Не, извини, я тя, как друга тока рассматриваю",- вот в этой ситуации? Ну, тут
Если есть чувства- сохрани. Ага. Ага. Ну, либо в этой ситуации, либо, например, если не признались, 2 варианта, либо так, либо так.
Ага. Если не признались, то можно сохранить н если н не слишком там, да, как-то неприятно видеть или там это
Не д Но, мне кажется, для человека, у которого есть чувства, мне кажется, это настолько тяжело. Просто вот
Ну, мне кажется, что если нет отношений, и эти чувства- это больше иллюзия, которую он сам себе придумал. Это просто влюбленность некая. Пока нет отношений, глубоких чувств, ну, не знаю, вряд ли, они могут быть.
М. А вы не думаете, что если, например, э, есть вот эта влюбленность, и у человека нет отношений. Может быть, он из-за этой влюбленности все отношения может отвергать, н которые будут на стороне? Часто ж таком
Ага. Ну, может, но потом он, н наверно, поймет, что это как-то, э, глупо, и даст шанс. Если не поймет- ну, есть такие рыцари, э, печального образа, которые всю жизнь, по ком-то страдают. Но это тоже их выбор. Мне кажется, им просто это нравится: выбирать недоступного человека и страдать всю жизнь, как такая Дульсинея.
Да, да, м, есть, кстати, я вот как-то вспомнила: такие, м, девочки как-то мне рассказывали, у кого-то был такой воздыхатель, который вот всю жизнь, как-то, получается, не попадал.
Ага. Да, есть такие, конечно. Но, если честно, мне кажется, это н несколько, э, ну уже какой-то, да, нездоровый момент. То есть, если он вообще никого не рассматривает.
Не попадал. Нездорово, да? Ну, а там девушка- она бы всё равно его никогда и не выбрала. Знаете, дело в том, что он ей вот она его, как пар ну, как вот мужчину, в принципе не рассматривала. Но он всегда
Мгм. Ну, вот и нормальный человек это проживет, эти чувства и пойдет дальше, а не будет всю жизнь страдать. Но это уже он сам себе романтизирует это. Это всё-таки, н н ну, я считаю, что это несколько нездоровая ситуация уже.
Да, да. Но это грустно, это, конечно, грустно, а, грустно такая, грустная история. Будем, д давайте будем верить в их более позитивные, да, что всё-таки можно.
<chuckles> Ну, мне кажется, это даже не то, что грустное, потому что, э, если он сам это выбрал, ну, значит, ему хорошо в этой ситуации. Возможно, ему и не нужны никакие отношения: ему нужна вот эта вот эмоция, э, недоступности. М, вот. Но это вполне может быть такое. Н не не всем нужны отношения реальные. <laughs>
Да. Может быть, да. Да, так и есть. Но вывод-то такой, что всё-таки дружба может перерасти в любовь- это возможно. Мне кажется. Как говорится, любви н э, н это нет, э, преграды, да, получается?
Да, да, может, конечно. Ну, я считаю, что да. Да, да. М, и я считаю, что любовь должна в дружбу переждать, э, н э, перерастать. Не обязательно, естественная, э, н ну, любовь тоже останется, да. Просто база будет- вот такие вот теплые и крепкие отношения вот между людьми. Плюс любовь. Вот тогда вот, э
Э Да, да. Если дружба действительно была хорошая, то мне кажется, и любовь должна быть, э, такая же хорошая. В любом случае. Ну, спасибо вам
Да, конечно. Э, если человек, э, подходит, да. Спасибо вам большое за а, по то, что поделились. Очень интересно. До свидания.
за беседу, да. Всего хорошего. До свидания.